Sabi ko, "Saan naman kami kukuha ng tagabantay?" Tas sabi ko, "Babayaran pa." O di ba, so parang ano, pati yung hintay mo pa yung result tapos yung result na-late pa sabi ko ano ba yan ang dami-dami naman nangyayari. Ganon.
<laughs> Mm. <smacks lips> Dagdag ah Aha. Late. <laughs> Ang dami tapos ang yung, ah, yung rtpcr pa, <clicks tongue> di ba, parang ang mahal mahal overprice, di ba?
Oo, tapos ano pa, di siyempre kung ano, concerned din yung makamag-anak pero may mga kamag-anak din na sasabayan ka pa ng sisi. So parang sabi ko, teka muna nandito kami naghihintay, nasa isola ah, parang, ah, "Tita nasa isolation room po kami, ano parang pwede bang wag munang magsasabi ng kung ano ano dahil naghihintay pa ng result." Oo ayan so parang tinray ko pa rin maging kalmado ng ganon at ako ay nakiusap na lamang pero nung panahon na yun parang sasabog na ako parang ano ba parang tumigil muna yung mundo dito muna yung focus ko. So yun kailangan lang talagang mag-focus at magsantabi ng mga bagay. Mm.
Mhm. Na a A Mhm. Oo nag Oo tama nga naman. Mhm. Mm, oo wait lang. <laughs> O, santabi. Sabagay, sabagay, tama na nga naman po tama.
Mm, ikaw ba? Paano yung kalmado o di ba?
Ako? Mm. Paano ko ba pinapanatiling kalmado na para hindi ganun ako ka pressure pag magdedesisyon na mabilisan. Ako kasi, um, hanggat maaa ako kasi din eh, 'pag mga ganyang mabilisang ano dahil nga indecisive din ako nagpapanic talaga ako. Lalo kung ang sitwasyon eh kumbaga life threatening o yung tipong
Mm. Mm. Ah, oo. Mm. Ayan na nga, oo, life threatening.
tipong ano na na konting kibet lang, konting pagkakamali lang ma ma hindi na maganda yung pwedeng mangyari, di ba?
Mm, fifty fifty ganyan oo.
50-50 talaga, halimbawa ang halimbawa ko na pwede ko masabi niya is nung nag-co-Covid kaming lahat, <sneezes> na nandito nanditong ano household lahat yung
Mm. Household, buong household.